Né, tu dici online, da remoto?
Esatto, sì, via messaggio, via Instagram.
Ma, in realtà, come stai notando, no non trovo difficoltà, ehm, mi è capitato, tipo, ehm, da dal passato, anche di fare, uhm, de dei lavori quando dovevo mantenermi che studiavo, anche addirittura di call center, che sono terribili, anche se vent 25 anni fa non c'era neanche tipo tutto 'sto come dire, tutta 'sto web eccetera, quindi comunque dovevo ottenere dei risultati quindi comunque affinavo questa parte dell'ascolto, dell'orecchio, quin oggi oggi boh, cerco di avere c'ho questa sensazione questa come dire, ehm, questa attenzione spiccata, cioè sento se tu non mi vuoi ascoltare. Dico ehm, cioè si capisce. Ehm, diciamo che in in linea di massima, se tu mi chiedevi la differenza tra una cosa di lavoro e non, in linea di massima d sì in una situazione di lavoro, uhm, sia dei sia dal vivo che, ehm, ehm, da remoto, facciamo finta, <clicks tongue> pre penso che comunque, sicuramente in un primo appoc in un primo approccio u u uno scambia 2 parole che non sono prettamente dirette all'argomento. Di scio di solito si fa così nel campo della comunicazione che comunque rendi un attimo un icebreaking, rendi un attimo l'atmosfera un po' più mhmm, a anche un solito scambio: "Come va", ehm, così per rompere il ghiaccio, può essere fatto in tanti modi. E poi boh, dipende dall'argomento, sono io che devo iniziare o sono io che devo ascoltare, comunque mi pongo sempre nella situazione di ascolto, per capire che che tipo di persona c'ho di fronte. Mentre se, ehm, una cosa amicale, vabbè è tutto più easy, è tutto più semplice e quindi non mi pongo neanche il problema, nel senso che comunque anche lì, ehm, sicuramente chiedo come stai, sei un amico con cui ti stai confrontando, però dighi diciamo viene tutto più scorrevole, diciamo, anche le barriere magari sono <inhales> quelle, diciamo, che si mettono con una persona che non si conosce.
<chuckles> E Sì. Okay. <chuckles> Okay. Sì. Okay. Sì, diciamo il modo di porsi. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh.

Allora, da dove parti di solito quando incontri una persona nuova? Cioè hai qualche strategia per instaurare un po' di fiducia parlando, o vai di getto?
Allora Mhmm. <smacks lips> Allora, meh, una strategia per conoscerla, sicuramente, è stare in ascolto. Stare in ascolto non sen non significa soltanto stare in ascolto passivo, do okay, ascolto che mi hai detto quella frase, quel concetto, ma ascolto cerco di ascoltare proprio l'interlocutore in toto, nel senso, mhmm, in ascolto dei gesti, se così si può dire, in osservazione in quel caso, ehm, di come stai seduto, di come stai in piedi, di come ti muovi, e di co di come la voce viene mhmm, esprime le parole, se s se se di com'è il tono, ehm, se è alto o basso, se è una voce calda e rassicurante, se è nervosa. Quindi diciamo mi attengo a questa a questa fase, a questa fascia di cose nella prima fase, che può essere esteriore, può sembrare esteriore, però non lo è, perché comunque se c'è un nervosismo, c se c'è una tensione, ehm, sia il corpo, in primis, che non tradisce, sia in qualche modo la voce te lo trasmette.
Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
<smacks lips> Quindi non so se ti ho risposto, diciamo quindi il il il primo acchito è questo.
Ehm, n Sì, sì, assolutamente, e infatti fatti mi hai fatto venire in mente una domanda. Nel caso in cui ti rendi conto che la persona che hai davanti è agitata, quindi anche dalla gestualità, dalla voce, tutto come appunto dicevi prima, uhm, vedi che è una persona che è agitata. Come come cerchi di togliere questa agitazione e di costruire la fiducia?